Này, bạn ơi, bây giờ mình thật sự là mình cũng đang, ơ, đang mệt và đang cũng hơi bực bực đó. Kiểu như là, ừm, kiểu như là, mình, ừm, mình chia sẻ với bạn một xíu đó là, ờ, mình, ờ, mới vừa có con, và mình con của mình được 9 tháng tuổi, và cái kiệt cái công cuộc nuôi dạy con á rồi cho con ăn, cho con uống và, kiểu như là, uốn nắn con theo cái, ờ, cái cách của mẹ á, thì thực sự là mình hay nhận được mấy cái, kiểu như là, lời bàn ra tán vào, rồi góp ý giữa rất là nhiều bên, bên ngoại, bên nội rồi bên hàng xóm đồ. Cho nên là, kiểu như là, mỗi lần như vậy là mình cảm thấy mình hơi bực bực, mình rất là bực mình và mình, kiểu như là, <tsk> ờ, mình nhiều khi mà mình cảm giác như là mình không có giữ được cái cảm xúc của mình luôn á. Mình, kiểu như là, bực bội và mình phản bác ra mặt luôn á, thì mình thấy là nó cũng không tốt, mà mình cũng không biết làm sao. Thì, à, tâm sự với bạn và mong mà bạn cho mình một số cái lời khuyên nha.
Ồ, vậy sao bạn? À. Hiểu. Ưm, ừm. Ừm. Không vui, đúng không? Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, được bạn ơi, thực ra là, ờ, mình cũng trước trước hết là mình cũng xin chúc mừng bạn đã có em bé nha. Nói chung là em bé khoảng, à, 8-9 tuổi thì mình nghĩ là, ờ, khi mà bạn, ờ, ờ, bắt đầu nuôi tức là có con lần đầu tiên á, thì cái việc mà bỡ ngỡ và cái việc mà, ờ, mình tìm hiểu những cái cách chăm sóc, rồi cũng như là mình nghe được cái lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn á người ta góp ý, thì những cái chuyện như vậy thì mình nghĩ là cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống đó bạn ạ. Và, à, cái việc mà khi mà tức tức là, mình bạn rất là yêu thương con và bạn cũng cố gắng là bạn chăm sóc con theo cái cách của mình nhá, và đôi khi á là mình cũng thấy, à, mình cũng cảm giác cảm giác là những những cái lời khuyên hoặc là những cái lời góp ý của của một số người ở bên ngoài thì có thể là tốt, cũng có thể là không tốt. Và bạn chỉ mong mu mong muốn những cái gì tốt nhất cho con của bạn thôi thì cái việc đó thì, à, là cái điều tốt và và mình nghĩ là nó là rất là bình thường. Cái vấn đề liên quan đến ở đây là chỉ là vấn đề về cảm xúc của bạn thôi, đúng không? Thì bạn cho mình hỏi thêm là, ờ, không biết là thường á, à, những cái lời khuyên hoặc là những cái lời, ờ, tham vấn từ gia đình như vậy á thì thường là những cái lời mang tính chỉ trích hay là b chỉ là những cái lời góp ý hay là những lời khuyên cho bạn thôi?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, mình thấy là nó cũng, kiểu như là, có lúc này lúc kia, kiểu như là, tại vì á cái phương pháp nuôi con á, nuôi con làm sao cho khoa học, tại vì những thường á những cái bà đồ này kia á thì thường là mang cái tư tư duy là nuôi con theo truyền thống. Ờ, và có những cái là, giống như là, mình bây giờ là mình là tuổi trẻ nè, mình tiếp xúc với lại khoa học, với bác sĩ, với những cái thông tin á, nó nó hiện đại hơn. Ừ, thì nó sẽ xảy ra cái xung đột giữa là cái tư duy giữa mình là nuôi con theo cái á phương án hiện đại, ờ, và nuôi con theo k theo kiểu truyền thống. Nhưng mà tại vì cái này là đóng vai trò là, giống như là, mẹ chồng mình nè hoặc là ngay cả mẹ ruột của mình nữa, thì, kiểu như là, nếu như mà mình cãi lại á thì cũng cũng rất là không biết ừm, kiểu như là, cũng cũng hơi hơi hơi hơi rất là không có đúng. Mà nếu như mà mình cứ nương theo, kiểu, nương theo giữa, ờ, cái, ơ, cái x cái cái phong cách nuôi con theo các bà á thì mình lại không vừa không vừa ý và mình cảm thấy là, à, nó không có đúng với cái thời điểm hiện tại nữa. Và mình thì mình muốn dành những gì mà tốt nhất cho con của mình, và tại vì mình là người nuôi chính mà, đúng hông? Cho nên là cái phương án á nó phải là mình quyết định, nhưng mà mình thiệt sự là mình đang, a, gặp khó khăn trong cái vấn đề là, ờ, làm sao mà để tiết chế cái cảm xúc khi mà nhận những cái lời mà như góp ý mà mình cho là không đúng. Còn ví dụ như là đúng đi mình sẽ: "Ờ, ờ, ờ, dạ con biết rồi thì, ờ, để lần sau rồi con thay đổi." Nhưng mà có những cái á thực sự là nó hoàn toàn không có đúng.
Ừm. Lớn tuổi đó, đúng rồi. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Không tốt, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, à, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu, thì thực ra là, ờ, bạn nói đúng. Tức là cái, à, công nghệ thông tin nó phát triển và xã hội ngày nay khoa học kỹ thuật nó phát triển rất là mạnh, rất là nhiều. Và, ờ, tức là những cái bậc cha mẹ của mình, đặc biệt là bà nội, bà ngoại á, thì, ờ, nuôi nuôi con theo cái phong phong cách truyền thống thì về lâu về dài thì một số những cách có thể vẫn áp dụng được, nhưng mà một số cái cách có thể là nó sẽ không còn đúng với cái thời buổi hiện nay nữa. Cho nên là ờ, cho nên là cái việc mà bạn phản ứng lại hoặc là việc bạn lắng nghe những cái những cái đúng cái sai như vậy là cái chuyện rất bình thường bạn ạ. Bạn không nên quá lo lắng. Và cho mình hỏi thêm là là khi mà bạn nghe được những cái lời khuyên, những lời, ờ, chỉ bảo như vậy, hoặc là những cái lời ờ, giống có thể là đôi khi là những cái lời, ờ: "Con làm như này không đúng đâu" hay là chỉ trích gì đó, đúng không? Thì thường là, ờ, cái phản ứng của bạn như thế nào? Tức là bạn phản ứng lại ngay hoặc là, ờ, nói chung là phản ứng của bạn nó có mạnh mẽ quá không hay là thường bạn s phản ứng như thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. <laughs> Ừ, thì, à, tại vì á là bạn biết đó, nuôi con á, áp lực lắm. Kiểu như là, ờ, ừ, trong vòng 6 tháng đầu tiên á, mình phải, kiểu như là, ờ, thức khuya dậy sớm nương theo cái cái lịch sinh hoạt của con. Mà rất là rất là, kiểu như là, rất là stress, rất là căng thẳng luôn. Mình chắc chắn là sẽ, kiểu như là, à, cái đây là cái thời gian mà, kiểu, khó khăn và căng thẳng nhất đối với một người phụ nữ luôn á.
Ừm. Đúng rồi, giai đoạn quan trọng nhất ấy. Ừm. Đúng rồi, cái tinh thần nó sẽ không tốt, đúng rồi.
Đúng rồi, cho nên á là mình rất là dễ để cáu gắt. Nếu mà cái gì mà không vừa ý của mình á thì mình sẽ rất là dễ để bực lên. Tại vì, kiểu như là, mình sợ á là con của mình nó sẽ sẽ sẽ quen theo cái sự chiều chuộng của bà, và sau này á thì cái người nuôi con á là là mình nè, thì ví dụ như là nó không đúng theo cái ý của mình hay là nó không có, a, đúng theo cái phương pháp mình muốn hướng đến á, thì, kiểu như là, sau này thì nó sẽ khó mà rèn nắn lại. Tại vì em bé là tờ giấy trắng mà, bây giờ á hả vẽ lên những thứ mà mình không muốn thì mình phải xóa đi, mình vẽ lại thì nó sẽ rất là lem nhem. Đó, cho nên là khi mà cái gì mình cũng tùy trường hợp á. Kiểu như là, cái gì mà mình thấy là "Ôi, thôi nó cũng không ảnh hưởng lớn lắm" thì mình cũng, ồ, nhắm mắt cho qua. Nhưng mà cái gì mà mình cảm thấy như là nó hoàn toàn là không đúng và, ờ, không thể nào mà tiếp thu được á thì mình sẽ khá là gay gắt á. Có nhiều lúc là mình sẽ, kiểu như là, giận dỗi, mình không chịu ăn nè, rồi, kiểu như là, mình, ờ, mình đóng con con với lại mình vào trong một căn phòng mà mặc kệ ở phía bên ngoài ưng làm gì làm luôn ừ, cho nên là mình nhưng mà á, sau những cái khoảng thời gian đó á mình cũng suy nghĩ là, ừ, có thể là bà thương con, thương cháu, và những cái gì bà nói á có thể là nó không phù hợp, nhưng mà mục đích cuối cùng là cũng chỉ muốn dành những gì mà tốt nhất cho con, cho cháu thôi. Và, kiểu như là, lúc đó mình cũng cũng khóc luôn á, mình kiểu như là: "Ôi, sao mình hối hận quá! Sao mà, ừm, mình lại, kiểu như là, cư xử một cách như vậy, mà là mẹ chồng của mình nữa." Cho nên là, kiểu, lúc đó mình cũng khóc mà mình cũng không biết phải phải tìm phương án như thế nào.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi Ừm, ừm. Ừm. À, ờ, thì mình hiểu. Ừm, ừm. <laughs> Vậy hả? Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm, những cái lần như vậy, sau những cái lần như vậy thì, ờ, tức là, cái việc mà bạn kết nối lại cái quan hệ giống kiểu bố mẹ chồng, mẹ chồng với lại con dâu hoặc là mẹ với lại mình á thì thường là bạn sẽ, ờ, xin lỗi hay là bạn làm sao để mà bắt đầu lại những cái mối quan hệ như vậy? Có thể là, ờ, lúc đầu có thể là bạn tức là bột phát theo cảm xúc đấy, tức là, nhiều khi mình giận dỗi này kia thì rồi sau đó thì sẽ bạn sẽ là người chủ động trước hay là, ờ, cứ để bố mẹ ha mẹ chồng có thể là chủ động này kia? Thì cái cách mà bạn bạn duy trì lại các mối quan hệ sau đó như thế nào?
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, thì, à, mình nghĩ là cái này cũng, ờ, xuất phát từ tình thương á, từ tình thương trong gia đình á. Kiểu như là, nhiều tụi mình mình, ờ, rất là khó để nói lời xin lỗi đối với người thân của mình nha, mình không bao giờ dám nói chịu xin lỗi mà chỉ thể hiện qua hành động thôi, kiểu như là, à, tới tới giờ cơm đi chẳng hạn mình mình ra mình sẽ nói chuyện lại vui vẻ với lại, à, với lại nội, mình kêu: "À, để con phụ cái này cho! Để con làm cái này cho!" Rồi từ từ á thì trong bữa cơm thì nó cũng sẽ trở nên là bình thường trở lại. Rồi, kiểu như là, lâu lâu á là mình sẽ, ơ, nói với lại chồng của mình: "À, anh ơi, ờ, hồi sáng á, ờ, bà nội thế này thế kia", nhưng mà, ờ, mình, ề, mình cũng sẽ giải thích với lại, ờ, chồng của mình là "Đó, ờ, nhưng mà nó đâu có đúng đâu anh!" Mình sẽ đưa ra một số cái, kiểu, dẫn chứng và bác sĩ đồ này kia nè, hay là những cái thông tin á, để mình nói với chồng mình là "À, cái này nó cũng không còn đúng nữa, thì, ờ, nội làm như vầy nè thì em cũng thấy là không hợp lý. Lúc đó thì em cũng bực quá, con nó quấy đồ này kia á thì em giận giận nội em này kia. Thì có gì á thì anh cứ ra anh nói chuyện, ờ, nhỏ nhẹ với nội để nội vui, nội không, à, không phải buồn nha." Kiểu như vậy á.
Ừm. À, vậy hả? Ừm, mình hiểu. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À, mình hiểu, tức là cái cách của bạn cũng khá là hay đó nha! Tức là, ờ, sau khi những cái lời mà, à, giống sau những cái, ơ, cái cái cái cái cuộc mà, giống như kiểu là, xích mích với nhau như vậy á, thì bạn cũng có những cái cách rất là hay để mà tìm lại được cái mối quan hệ, tại vì dù gì á, à, thì nó cũng là những cái, ờ, mâu thuẫn trong gia đình và có thể là mình dễ dàng mình thông cảm và thấu hiểu cho nhau thôi, đúng không bạn? Thì, ờ, ờ, qua câu chuyện của ờ, bạn nói đi.
Ừm. Ờ, những Ừm, thì ý á là khi mà chia sẻ với bạn thì tự nhiên cái mình cũng nghĩ lại là hông phải là cái gì á nội chia sẻ hay là nội dạy á đều là sai hết. Có nhiều khi là do mình bực tức quá, mình không giữ cảm xúc á, mình chưa có tìm hiểu kỹ thông tin. Nhưng mà thật ra á là có những thứ truyền thống nó cực kỳ rất là là hay ho luôn á, mà, à, ví dụ cụ thể như là, ờ, đợt đó là mình chưa có về sữa đi, thì mình nhờ người đến thông tia sữa đồ này kia á, đâu có được đâu. Nhưng mà, ờ, nhưng mà trước đó bà bà nội đã nói mình là, à, cứ lấy xôi nếp đồ này kia vò để gọi gọi sữa về, lấy lược đồ này kia làm phép gọi sữa về, mà mình lúc đó mình chửi um sùm luôn: "Cái gì vậy?", rất là mê tín dị đoan. Nhưng mà thực sự là khi mà mình kêu người tới dịch vụ tới làm á, nó cũng đâu có ra hạt sữa nào đâu, nhưng mà tự nhiên cái bà nội làm tự nhiên cái sữa mình lại về ào ào. Đó, cho nên là mình bị mất bình tĩnh mà mình hông có s suy nghĩ thấu đáo hơn.
Ừm, đúng. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. À, hiểu, hiểu. Ừm. Ừm, ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Mình hiểu, ừm. Thì ờ, thì qua cái câu chuyện của bạn thì mình có thể hiểu một phần và, ờ, mình cũng gợi ý cho bạn một số những cái gợi ý như thế này nha bạn. Thứ nhất ấy là, ờ, kể cả cha mẹ hoặc là bố mẹ thì, ờ, về về về về xét chung lại á thì ai cũng thương con thương cháu cả. Và nói chung là trong cái tâm trí của các bậc cha mẹ, những cái bậc đặc biệt là, à, bố mẹ mình hoặc là đặc biệt là nh mình đối với con mình cũng vậy, cũng muốn là, ờ, tốt cho con, cho cháu cả. Cho nên là cái việc mà, ờ, người ta khuyên mình hay người ta bảo mình như vậy thì m mình nghĩ là bạn nên bình tĩnh và bạn nên lắng nghe lại. Tại vì á, bạn cũng đã nhận thức được cái việc là, ờ, cái thời buổi nó thay đổi rất là nhiều và cái chế độ chế độ nuôi dưỡng ngày xưa truyền thống thì nó sẽ không còn phù hợp nữa. Và bạn có một cái tư tưởng như vậy là nó đã đã đã là rất tốt rồi. Bạn chỉ cần tiết chế lại một tí, có thể là bạn vẫn lắng nghe và có thể là bạn xem cái nào có ích thì bạn áp dụng. Và cái nào không có không không có ích thì có thể là bạn sẽ hỏi lại, ờ, ờ, bà hoặc bà nội, bà ngoại như thế này là đã "Con nghĩ là cái này nó không có tốt áp dụng cái thời buổi nay đâu." Thì nó không còn tốt thì cái việc là mình, à, tiếp xúc nhỏ nhẹ, giao tiếp như vậy và đặc biệt là cái suy nghĩ của mình đã thay đổi, mình cũng mình nhận thức được giữa việc là phong cách nuôi khác nhau á. Thì bạn nên là có cái sự chọn lọc những cái ý kiến như vậy. Và cũng không nên là không nên là, gọi là, mình quay lại là mình có thể chỉ chỉ trích lại người, ờ, người bà bà nội, bà ngoại như vậy á, thì nó sẽ gây ra cái mâu thuẫn trong gia đình nó không tốt đó bạn. Thì bạn thử là, tức là, cái lúc đó bạn giữ bình tĩnh trở lại, bạn tiết chế lại, có thể là bạn lắng nghe có chọn lọc thì mình nghĩ là, ừm, nh những cái lúc như vậy thì bạn sẽ cảm thấy là, ờ sau sau những cái lần như vậy thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và bạn rèn luyện từ từ á. Thì, ờ, có thể là sẽ tạo cho bạn một cái thói quen bình tĩnh và có thể là, ờ, giữ được cái sự hòa khí trong gia đình đó bạn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi. Đúng rồi. Ờ, đúng ha. Ừm, đúng rồi á, mình cảm thấy á bạn nói rất là đúng á, kiểu như là, mình mình bị quá mất bình tĩnh đi á, mà hông có nhìn nhận lại cái giá trị sâu sắc của những cái lời khuyên, hay là lời lời nói đó, đúng hông nè?
Ừm, ừm. Với lại thêm nữa là, ờ, ừm, ừm, tức là khi mà, ừ tức là ở trong gia đình thì mình lại nên cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. Ví dụ như khi mà bạn có một cái gì đó bạn bực bực bực tức trong người thì bạn nên nói chuyện trực tiếp với, ừm, khéo léo nói chuyện trực tiếp với những người lớn tuổi hơn. Và, ờ, khi khi mà có sự chia sẻ như vậy thì mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn và, ờ, cũng hiểu rằng cái đó là chỉ tốt cho con cái mình thôi. Và khi mà người ta mình nói chuyện với nhau nhiều khi thấu hiểu nhau và cái sự bực tức, chỉ trích nhau thì nó cũng sẽ, à, sẽ dễ dàng đ để hòa giải thôi bạn. Cho nên là lúc nào bạn cũng phải bình tĩnh như vậy nha.
Ừm, mình hiểu rồi nè, mình cảm ơn bạn. Cái, a, duy nhất mà mình cần phải, ờ, cải thiện đó là khống chế cảm xúc của mình, nghĩ đến những cái khoảnh khắc yêu thương nhiều hơn là những cái cảm xúc tiêu cực, đúng hông nè?
Đúng rồi bạn. Chúc bạn, à, sẽ giữ bình tĩnh nha trong những cái mọi cuộc chỉ trích như vậy nha. Chào bạn.